Então, assim, o banheiro cada uma limpava o seu banheiro. Né, por exemplo, eu limpava, eu de co o banheiro que eu dividia com a com a menina. Eu limpava, eu e ela.
Aham. Sim, sim.
E o outro banheiro que as outras 2 dividi as outras 2 limpa Exatamente. Então, era aquela coisa, assim, né, semana sim, semana não. "Uma semana eu limpo, outra semana você limpa, uma semana eu limpo, outra"
As outras 2 ficavam responsáveis. Uhum. Hum? E f funcionou durante um tempo?
Assim, <exhales> isso funciona muito bem no papel, né, mas
<laughs> <laughs> Sim. Na prática é diferente, né.
tem sem